Mm, siguro kung mag-popost lang ako kasi mm, magshe-share lang ako yung mga memes eh pero yung patungkol sa akin yung mga mag-popost parang hindi ko gawain hindi ko alam dahil ba lalaki ako ganon pero wala lang parang mas masaya kasi ako ng ganun parang hindi alam ng mga tao kung anong ganap ko ganyan kumbaga kung ano yung meron ako kunyari nakabili ako ng sapatos hindi ko siya pinopost eh ganun. Parang masaya ako na ganun na private lang ako parang oo tsaka alam mo yun, yung pakiramdam na ano iwas ka sa judgement ng tao kasi nga wala ka naman din ishine-share di ba? Wala kang mababasa or maririnig na komento mula sa kanila di ba, kasi minsan kahit naman para sa sarili mo lang din yung ipinundar mo di ba tapos pinost mo lang sa social media minsan makakarinig ka ng mga samut-sari na komento na ganito parang naapakan mo yung pagkatao nila yung mga ego nila di ba? Parang, ano wala lang para sakin iwas na ako sa ganun advance na lang ako mag-isip kaya ganyan, ah, kung mag-popost man ako mm.
O share? Mm. Mm. Oo sayo lang no, yung yung enjoyment para sa sarili mo lang. Tama. Mm. Totoo. Oo sabagay kasi pag Sayo nalang no sabagay kasi pag nag-post ka ng isang, ah, something ano eh, ah, ino-open mo siya sa public eh. So kung ano man yung mga maging reaksyon or komento ng ibang tao talagang hindi mo makokontrol eh no, kasi siyempre ngayon ano eh, ah, sa panahon ng social media ang mga tao, siguro karamihan mas masakit ng magsalita eh. Kasi nasa likod ng ano eh, ng keyboard eh, mm.
Oo. Mm. Ay oo, grabe, oo, iba na ngayon, mm, napagtanto ko rin yun, ah, talagang iba na sila magsalita parang pati yung thinking nila na kasabay na rin ng pag evolved ng ano eh social media natin, ng technology natin eh, parang advance na rin sila eh parang hindi na rin sila aware kung makakasakit sila sa tao o hindi di ba? Kumbaga parang kung ano nalang yung nasa isip nila sasabihin na lang talaga nila eh, tapos wala na silang paki kung ano yung magiging epekto nito sa tao eh di ba?
Oo. Mm. Totoo, oo.

Hmm, oo. Ah, sa totoo hmm, ang ayun nga, eh, nakakatuwa, eh, kumbaga naka-relate ako do'n sa ginagawa nilang mga memes, eh, yung, yung gumawa ng mga social media account mo yung tita mo o kaya yung mama mo, yung sakin kasi yung gumawa ng Facebook ko yung mama ko talaga hindi ako, kasi nga bata pa ako no'n, eh, kumbaga parang oo. Oo, ginawan niya ako ng facebook account ta's iba yung edad ko yung year ng edad ko, parang pinatanda niya para nga maka magkaroon ako. Ta's yung una kasi siyempre dahil nagka-social media ako siya naman din ang may hawak no'n, ang mali siguro ng mama ko no'n ano, ah, pinopost niya yung mga baby pictures ko ganyan, pati yung mga pang-araw-araw na picture, siyempre alam naman natin yung mga matatanda di ba, yan talaga yung ano prone na oo, na ma-invade yung privacy, mm, nag-she-share talaga 'di ba, unlike tayo talagang ngayon mabusisi tayo pero sila kasi gano'n. So lahat ng mga friends ko do'n na hindi ko totally kakilala, kasi more on kakilala ng mama ko, 'di nalalaman nila kung ano ako, ganyan nalalaman nila yung pinagkakaabalahan ko ganyan, kasi nga kunwari pumunta kami sa lugar na ganito maya't maya si mama ko po-post niya na ganito ganyan, kasama kami ganyan-ganyan nandito kami sa lugar na ito, so para sa akin wala na yung
Nung simula palang, gumawa ka na? Hmm. Oo, kailangan ng age res may age restricted pa, eh, 'no. Mm. Okey. Mm. Oh, siyempre proud, eh, oo, oo gustong i-share. Oo. Mm. Ah. Mm. So, is in indirectly nasusubaybayan ka ng mga ibang taong hindi mo kakilala.
Oo, para sakin ang cringe, parang siyempre 'di ba, ah, ako, eh, mahiyain kasi ako, eh, hindi kasi ako yung, ah, ma-share ganyan, pero dahil bata ako di ko alam, hanggang tumanda lang ako do'n ko lang na pag-ano kasi nga yung gamit ko kasi social media account yung gawa pa rin ng mama ko, kumbaga ngayon, ah, dinelete ko na kasi yung mga pictures na yun kasi nga ako yung tipo ng tao na hindi ako ma-share, ganyan. Kumbaga, ngayon hindi na nila alam kung ano man yung ano, kumbaga mas mabuti nalang din talaga na oo, mabuti nalang din na anonymous ka 'di ba, parang gano'n.
Oo. Mm. Kung anong nangyayari sayo. Oo. Tama naman oo, kasi nung nung, ah, early days ng social media, siguro hindi pa rin, ah, na fi-figure out nung mga ng mga would be na gagawa ng masasama or ng mga scammer kung paano kasi bago pa lang, eh, 'no. So siguro mayro'n pang sense of security dati na kahit maglagay ka, mag post ka ng kahit ano okey lang 'saka bago kasi 'di ba excited ang lahat ng tao no'n, eh. Pero ngayon, dahil nag evolve na rin yung technology pati yung mga maaaring manloko nag evolve na rin sumabay sa technology.
Mm. Tama. Mm. Mm. Totoo.

Mm akala mo talaga di ba? Lalo na yung mga matatanda di ba yan, sila talaga number 1 na nabibiktima tsaka yung mga bata yan, yung mga hindi masyadong knowledgeable pagdating sa social media.
Mm. Oo, tama. Eh ayan speaking of ano, medyo nakakatanda. Ah, ikaw ba na nasasabihan mo ba yung mga mga pamilya mo o lalo na magulang mo na mag-ingat din. Lalo na nabanggit mo kanina yung kwento mo yung nanay mo mahilig mag-post dati.
Hmm. Ah, oo. Mm. Napagsabihan ko yan nung nagka-isip na ako, eh, talaga nung ngayon sabi ko wag kang masyadong mag-overshare. Okey lang naman pero wag na yung masyadong everyday, halos everyday kasi, ah, parang marami nang nalalaman yung public patungkol sayo parang wala ka ng masyadong privacy di ba, ganyan. Ayan sa papa ko kasi kabaliktaran din parang dun nga ako nag-mana kasi yung papa ko hindi rin masyadong ma-share, naka-lock din yung profile niyan kagaya ng sakin Kumbaga friends lang yung, close lang namin ang nakaka-ano oo oo pero yun hindi pa rin maiwasan yung mga scammer, sa kanya naman sa Viber yung mga nag-aalok na mga nagpapanggap na HR ganyan. Tapos nag-aalok ng trabaho kapag meron kang Viber account minsan may mga random people dun na mag-cha-chat sayo, mag-aalok ng trabaho eh tapos ikaw, kung hindi mo masyadong bubusisihin di ba, oo. Kung hindi mo bubusisihin talaga, akala mo talaga legit na trabaho yung ino-offer yun pala scam.
Hmm. Tungkol sayo, oo. Hmm. Oo. Ayan, oo nga. Nakakasalamuha niya. Hmm. Oo, totoo yan kung sino-sino lang ang pwedeng mag-mensahe.

Ah, oo, yan, in-on ko talaga lahat yan, pati yung kailangan pa na ano, yung i iko-confirm ko if ako yung nag-log in or pati yung ano rin, um, ah, yun sa devices talaga, yan. Talaga na namo-monitor ko yan, kung anong device yung naka-log in do'n sa account ko, kasi baka mamaya ibang devices na, eh, meron sa laptop, ganyan, titignan ko. Eh, so far naman, nagre-reflect naman siya na ako lang yung huling may gamat ay yung gamit, yan. Tapos makikita mo talaga yung time, di ba? Yung time na kung kailan ka nag-log in and log out, so do'n sa pamamaraan na yun, ah, kampante ako. Talagang nakikita ko talaga na, ah, okey, sige, ako lang pala may access ng ganito kasi ganyan, tsaka naka-on din yung ano, yung authentication ko, yan. Talagang nakatulong siya, yung two factor na yan, yan.
Mm. Oo. Tama. Oo. Mm. Oo, malaking bagay ano? Kasi ano, eh, ah, mainam na nga ngayong panahon na 'to ngayon na nagko-confirm na. Lalo na 'pag nag-log in ka sa ibang device, tatanungin sa'yo, eh, i-email kung ikaw ba 'to, 'no? Ah, at least mako-confirm mo. Oo. Mahirap na rin kasi.
Mm. Oo. Yes, mm. Laking tulong. Pati sa cellphone number nagre-reflect nga sa akin, eh, kasi nagsi-send sila ng OTP, di ba? Ganyan. So ngayon, 'pag hindi nalaman ng taong yun, yung hacker na yun, yung OTP, so wala siya, hindi niya ma-o-open yung account mo kasi kailangan tama yung OTP, di ba? So napaka-importante. Kasi noon, parang noon wala yan, eh, di ba? Parang hindi pa updated, eh, oo. Parang wala namang ganyan, so madali yan 'pag na-hack ka, na-hack ka ganon-ganon lang. Mm.
Mm. Oo, tama. Mhm. Oo. Oo, hindi uso. Mm. Oo. Ikaw ba may meron ka bang kakilala, kamag-anak, kaibigan, na nadali or nabiktima ng ano, ng, ah, scammer or ng hacker dahil sa siguro ano, oversharing sa social media, nag nakapagbigay ng mga impormasyon na nagamit para ma-hack siya?
Hmm. Na-scam, oo. Mhm, oo. Oo, yung tropa ko mismo talagang nadali siya. Kasi yung tropa ko, kabaliktaran ko. Yung tropa kong yun, talagang ano siya, kung ako, more into private ako, siya hindi. Naka-public nga yung profile niya, eh, gano'n. So okey, yan, ganyan na tayo, nando'n na tayo, fast forward na tayo, nakapra naka public siya. So, kung sino-sino ang pwedeng makapag-message sa kanya, kung sino makapag-friend request sa kanya. So, meron one time na nag-alok sa kanya ng ganito, trabaho, na pinapa-click lang yung link para makapag-register siya, sa kagustuhan niyang makapagtrabaho, hindi niya na chineck kung legit man yan or hindi. Hindi niya nga kinonsulta sa akin 'to, eh. Yun, kinlick niya yung, ah, yung link na yun hanggang sa yun, nagkaroon ng access do'n sa Facebook niya. Tas one time na lang na-auto log-out siya, yun pala na-hack na, gano'n. Yun ang ano mm, yun talaga.
Hmm, anong nangyari? Mm. Okey. Mm. Naku, klinik niya. Naku. Oo. Yun lang ano, oo.